Ừm, rất là đúng ha, có nhiều người có thể là do như bạn nói tính cách cũng như là, à, có thể là họ cần xem nhiều cái, a, spoil trước để họ có nhiều thông tin, à, để thể hiện đây là mình là một người, à, biết nhiều, hiểu nhiều, xem nhiều chẳng hạn đi để có thể đi nói chuyện giao lưu, trao đổi với bạn bè, ờ, và tự tin trước đám đông chẳng hạn, có thể là như vậy. Vậy thì á, ừm, đối với bạn đi, ờ, bạn có nhớ cái lần đầu bạn bị spoil phim hông? Bị tiết lộ trước á và cảm giác lúc đó của bạn với như thế nào vậy?
Đúng rồi. <laughs> À, đúng rồi. Ừm. Công nhận đấy. Đúng. Thực ra cũng có, ừm. Ờ. Ra là À. Rồi. <chuckles> Nói thật thì mình không nhớ được lần đầu đâu, thế nhưng mà tựu chung lại những cái lần mà mình bị, gọi là, trót xem phải spoil ấy thì mình th thấy khá là bực. Nghĩa là bây giờ là mình thấy là cái phương tiện thông tin đại chúng ấy, mọi người tiếp cận được rất dễ, đúng không? Và thường ấy nhá, mình hay gặp những cái video mà nó spoil, à, trưng như trước những cái chi tiết của bộ phim ấy thường là sẽ ở trên những cái kênh YouTube, mà những cái kênh ấy nó sẽ làm về review phim này kia. Đấy, nhiều khi nó có những cái kênh, ờ, họ nói về một cái bộ phim mà chuẩn bị ra rạp này này, đấy, thì đáng nhẽ ra là người ta chỉ nên nói những cái gì, kiểu như là, nói những cái chi tiết để cho những cái người mà chuẩn bị xem ấy người ta chuẩn bị được tinh, a, t tinh thần để làm sao tò mò hơn, háo hức hơn ra xem, hoặc là những cái thông tin mà cần phải biết để khi mà xem cái bộ phim đấy sẽ có một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn, thế nhưng mà bây giờ những cái kênh đấy là thường là họ sẽ r ừm.
Vậy hả? Ừ. Ừm. Ồ! Tò mò hơn, đúng hông? Háo hức hơn, đúng hông? Ừm. Như kiểu là, ừm, như cái kiểu vậy nè, thường mình thấy là, à, như vậy thì có một cách rất là hay, tức là nhắc nhớ lại những cái phim mà những cái series đi, những cái bộ dài tập đi thì l chiếu sơ lại gọi là flashback á là quay lại những cái cái cảnh quan trọng của những phần trước để cho cái đối tượng khán giả người ta đã theo dõi do nhiều mùa người ta có thể nhớ lại những cái phần trước là vậy. Có nhiều tại vì có nhiều s cái series nó kéo dài nhiều năm liền và nó lâu lắm nó mới ra một phần thì người ta sẽ quên đúng hông? Đó, thì cái việc đó nó sẽ quan nó sẽ tốt hơn là đi spoil cho người ta biết trước và cái tình tiết trong cái phần mới, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng. Chuẩn rồi. Tốt hơn nhiều.

<chuckles> À, thực ra thì, ờ, mình thì từ xưa đến giờ mình ít khi mình xem spoil trước khi đi xem lắm, nhưng mà để mà nói mà xem rồi mà vẫn khi đi vẫn đi xem ấy, thì mình, ừm, ừm, nó nghĩ đó là phim "Interstellar." Đấy, phim đó thì từ lâu rồi, à, gần đúng rồi, mình xem, a, khoa học viễn tưởng nói về vũ trụ đó, hố đen ấy. Thì ngày xưa mình xem, a, lần đầu tiên thì là chắc chắn là mình chưa xem spoil của phim đấy, mình xem xong một lần rồi và mình cũng xem lại rất nhiều lần ở trên website nữa. Và gần đây nhá, thì mình cũng có đi xem một cái buổi, gọi là, người ta chiếu trên, a, người ta chiếu lại ra rạp và người ta chiếu trên cái màn hình, gọi là, IMAX ấy. Đấy, có nghĩa là màn hình, ờ, rộng đó. Đó, để cho người xem có một cái trải nghiệm tốt hơn. Đó, thì mình vẫn đi xem lại là vì như thế. <chuckles>
Ừm. À. Khoa học viễn tưởng, đúng hông bạn? Ừm. Ờ. IMAX hả? Ồ, ô kê. Ừm. Bạn đúng là một fan của phim đó luôn á ha. Vậy thì có phải là có cái trường hợp nào mà bạn nhờ bạn xem spoil rồi, xong rồi bạn mới quyết định đi xem phim đó ở ngoài hông? Có hông? Có luôn hông?
Rồi. <laughs> À, mình mình nghĩ là không phải là spoil mà là mình đi xem những cái, gọi là, à, người ta nêu những cái cảm nghĩ chung của những cái bộ phim đấy. Ví dụ nhá, thường thì mình hay xem những cái phim mình thích xem phim kinh dị, nhưng mình thấy là bây giờ phim kinh dị ấy nó nó nó nó buồn cười lắm. Nó toàn dùng những cái, a ừ, nó bớt hay rồi, từ nội dung đến những cái p pha hù dọa ấy, người ta toàn dùng những cái cảnh jumpscare rất là vớ vẩn, chả làm sao cả, như trẻ con ấy, thì mình thường đúng rồi.
À. Ồ, vậy hả? Nó bớt hay rồi, đúng hông? Ừ. Ừm. Nói chung là đi vào lối mòn, đúng hông? Không có sự đột phá, đúng hông? Ừm.
Thường thì mình sẽ xem spoil về spoil cảm xúc, nghĩa là người ta người xem rồi người ta sẽ nêu nên những cái cảm xúc là, ồ, "Cái phim này có hay không? Có ý nghĩa gì hay không?" Đấy, để mình nắm được, gọi là, cái độ hay của cái phim này, cái độ, gọi là, người ta chấm điểm rồi thì mình đi xem theo như thế thì sẽ an toàn hơn. <chuckles>
Ừ. Vậy thì bạn thấy là bạn đọc mấy cái, a, review về cảm xúc đó đó, có khi nào mà cái ranh giới giữa cái việc mà review cảm xúc với lại cái việc spoil phim nó mong manh hông? Có khi nào bạn nghĩ là bạn coi review cảm xúc mà cái đọc vô một hồi cái biết hết tình tiết hông? Có lần nào bị vậy chưa?
Mong manh đấy. <laughs> Không phải là nghĩ đâu mà là, à, mình đồng ý là đúng là rất là mong manh đấy, bởi vì là thực ra thì cảm xúc đấy nhiều khi người ta sẽ nói và người ta sẽ bình luận cả ở bên dưới những cái video nữa. Đúng không? Thành ra là khi mà mình đọc những cái bình luận ở bên dưới đấy, nhiều bạn là bạn ấy cũng spoil luôn ở bên dưới đấy. Cho nên là nói thật, khi mà mình lướt như vậy nhá, lắm lúc mình đọc được những cái spoil đấy là thường là mình sẽ cố gắng là lướt thật nhanh, lướt thật nhanh để làm sao không bị đọc vào những cái câu như thế. Chứ ví dụ bây giờ đọc mà biết nội dung rồi thì chắc là có khi mình chán, chả chả muốn đi xem nữa đâu.
Ừ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ồ! <chuckles> Vậy thì bạn nghĩ nha, đối với những người mà làm như vậy á là họ vô tình, hay là họ cố tình vậy bạn?